<smacks lips> No'ng 'di siyempre natapos ako. Nagamit ko naman siya sa ayun, larangang pinili ko. Nagamit ko naman siya. Napagbigyan ko 'yong mga magulang ko. Tapos 'yong 'yong naipakita ko sa kanila na pinahalagahan ko 'yong kanilang damdamin, 'yong kakayahan, 'yong mga rason nila, bakit nila hindi magustuhan 'yong pinipili kong larangan. Naipakita ko sa kanila na sila pa rin 'yong mas importante sa akin, 'yong respeto. Tapos ngayon, dahil tapos na ako, sinimulan ko naman na unti-unting tuparin 'yong kursong ginugusto ko. Kahit pa medyo siyempre sa kasi siyempre, 'yong sitwasyon ko ngayon, may pamilya na, hindi ko naman siya magagawang gab ah, magagawang gawin o isakatuparan nang, ah, biglaan. Pero paunti-unti, aking nasisimulan. <chuckles> Uy, oo.
Mm. Mm. Oo. Tama. Oo. Mm. Hmm. Maganda 'yan, ah, na talagang nasisimulan mo. Ngayon nam mm. Ngayon naman na na 'di ba, nasabi mo na mayroon ka nang, ah, sariling pamilya, 'di ba? Ngayon, 'di ba mayroon din naman mga sitwasyon na nagkakaroon ka ng pressure sa sarili mong, um, pamilya, dahil sa mga desisyon mo. Ngayon, ano 'yong mga puwede mo ba ikwento sa amin kung may naranasan kang mga pressure sa pamilya mo ngayon, dahil sa desisyon na nangyari na ipinatupad mo?
Nasisimulan kong hmm. Ah, sa ngayon, 'yong ngayong mismo na may pamilya na ako. Sa totoo lang wala naman akong pressure ngayon, kasi dahil may napatunayan na si siguro dahil may napatunayan na ako sa kanila. Tapos naipakita ko naman sa kanila na sila pa rin 'yong binigyan ko ng prayoridad. Kaya ngayon, kumbaga, suportado na nila kung ano 'yong pinipili kong larangan. 'Yong pagtutuloy ko ng kursong gusto ko, nasusuportahan naman nila na. Oo. Kaya mm. Kaya sabi ko, natutuwa naman ako. Naisip ko, tama din naman pala na mas inuna ko sila, kasi may panahon pa naman ako para aking tuparin 'yong talagang gusto ko.
Mhm. Mm. Oo. Mm. Ang galing naman. Mm. Napakaganda naman ng nangyari sa mga, ah sa buhay mo, sa pamilya mo na parang hindi ka nakakaramdam ng pressure. Pero kapag, ah, sa ibang bagay, ah, sabihin natin sa mga pangangailangan sa bahay. 'Yong mga katulad ng pampinansiyal, nagkamali ka ba ng desisyon? Na-pressure ka ba sa pampinansiyal na desisyon mo? Um, alam mo 'yon, 'yong para bang may may may inuna ka ba, kaysa sa pamilya mo, o sa sa sarili mo lang? Ganyan.
Mm. Mm. Mhm.